Я макияж редко делаю, я практически не крашусь, поэтому, э, если мы говорим про какое-то официальное мероприятие, то вряд ли там будет что-то яркое, скорее всего будет что-то базовое, неотличимое от моего обычного, ну, лица, от того, как оно выглядит в целом. Поэтому тут, а, это ничего не меняет, скажем так. То есть моё лицо оно остаётся моим лицом. И, кстати, вот ну я уже говорю, что я, видимо, настолько привыкла, что мне уже даже не приходится это репетировать. Единственное, что периодически могу, а, наоборот, сдерживать некоторые эмоции во время встречи, потому что мне иногда кажется, что они у меня слишком ярко на лице могут ещё отображаться. То есть, в какой-то момент А, да, и, например, там раздражение или злость или наоборот смех, когда смеюсь.
Мгм. Так. Так, ну вот. Ну, это это уже, как бы сказать, и и ещё один, и как ты полагаешь, недостаток ы у выражения твоего лица. Помимо того, что оно, м, при первом сказать впечатление производит впечатление пугающее.
Мгм.
Или настораживающее, как минимум, ты ещё хочешь сказать, что твои эмоции, м, м. Сильно проявляются, да, на лице.
М, э, а я имею ввиду, что для некоторых людей, например, с кем я именно по-дружески начинаю общаться, для них это скорее плюс. А если это какое-то официальное мероприятие, то там, мне кажется, это скорее минус, потому что всё-таки, э, в официальной обстановке хочется, скажем так, держать лицо буквально, <chuckles> э, чтобы оно было в том же состоянии.
Мгм. Ну понятно. Ну у тебя, в твоём случае, это по твоим словам, это действительно буквально.
Да, но, а, иногда и когда я начинаю общаться с людьми, я, а, в целом, скажем так, проявляю себя довольно харизматично в диалоге, и это может влиять на то, как я ещё и выражаю свои эмоции через слова, в том числе через мимику. И, э, пол поэтому бывает такое, что они слишком такие яркие становятся на лице в том числе, и это может некоторых тоже не то, чтобы отпугнуть, а удивить, наверное, да, мгм.
Мгм. Ну понятно. Ага. Насторожить, скажем так. Насторожить, да. Ну, хорошо. Но ведь существует, э, всяковые девушкавые приёмы с макияжем, а, которые отвлекают внимание от чего-либо. И не тока с макияжем. Там, скажем, ну, серёжки какие-то яркие, необычные. А, ярко накрашенные губы, да, контрастирующие с бледным лицом. Тогда все смотрят на губы, да. Ну, м, м, такие приёмы таких приёмов довольно много. Ты их не пробовала?
Мгм. Мгм. Мгм.